Э, слушай, мне, а, кажется, да. Ну, опять, мне это сложно понять, потому что, ну, потому что, наверно, мы и на эту тему не разговаривали. Ну, и как-то странно на эту тему как-то разговаривать- "хочешь ли ты сохранить отношения". Но, вроде бы, они там и интересуются, и там, ну, разговаривают, когда я с там с ними разговариваю. Наверно, да. То есть, э, в мое мнение, я не не, как это, не спрашивала, но на Да, по ко Да, да, во, слушай, ты права. Действительно, наверно, по косвенным признакам кажется, что, вроде бы, да.
Ага. Да. По косвенным, да, может быть, каким-то признакам. Мгм. Мгм, отлично. Ну, это важно, да. Всё-таки дружба- это двусторонняя такая дорога, а, поэтому я уточняю. То есть, м, э, д давай я, м, еще уточню. Я правильно понимаю, что сейчас, а, ваши отношения строятся таким образом, что вот вы, а, получается, может быть, встречаться, да, 1 или 2 в год, э, так лично, и, а, остальное движе э, общение оно проходит, э, где-то в мессенджере?
Мгм. Да-да-да. Ну да, да, то есть мы встречаемся вот, когда получается там, э, приехать, да, это в не часто получается. И да, общение, как правило, ну, в мессенджере и какие-то реакции в соцсетях, да, на то, что там кто-то что-то написал или разместил. Ну да-да-да, да.
Мгм. Какие-то новости. Ага, здорово. Смотри, вот ты говоришь, что хотела бы, чтобы, а, эта, э, ваши отношения, да, были вот, ну, как-то, а, более, может быть, активными, более близкими. А у тебя есть, э, какое-то вот свое видение, как это могло бы быть? Вот как бы ты хотела вот ту ситуацию, которая есть сейчас, может быть, изменить? И в чём?